Eee, kota yang lebih gede lagi gitu kan beda. Mhm.
Benar benar benar benar benar. Oke, karena Kakaknya, eee, menyebutkan perbedaan kualitas nih ya.
<chuckles> Heeh.
Kita coba dari ini deh, dari menurut Kakak kenapa sih kok ada perbedaan gitu di tiap wilayahlah istilahnya, kenapa tuh kira?
Ya. Oke, kalau kalau menurut aku ya, eee, kenapa sih kok tiap daerah atau tiap, eee, tempat tuh beda gitu ya kualitas pendidikannya? 1, eee, aku pasti selalu menekankan ini sih akses daerahnya ya, Kak, ya karena gini, eee, sekolah yang bagus atau yang apa ya, eee, bisa dibilang elite itu biasanya aksesnya beda. Kayak kita tahu nih ada beberapa apa, kampus mungkin aku sebut m eee, aku tahu yang ada di satu kawasan yang elite itu adalah Binus Ma
Mhm. Eee, heeh. Oh, oke. Oke. Oke oke. Heeh heeh. Oke.
Oke.
Oh, oke bener.
M Malang ada a mana ya kalau enggak salah ada Ma Chung Malang. Nah, 2 kampus ini kan tempatnya tuh agak terpelosok, bukan agak lagi sih kalau kata aku mah terpelosok banget karena kebetulan aku mhm, aku pernah pernah ada di kota itu kan dan, eee, kebetulan aku kuliahnya tuh di kampus negeri yang mana itu kan di jalan protokol, jadi pinggir jalan rame banget gitu kan. Nah, ketika aku jalan-jalan sama temen aku terus aku lihat nih 2 kampus ini kan eksklusif banget nih kayaknya ya.
Oke. <chuckles> Bener bener bener. Oh, oke. Mhm, iya iya. Iya, oke. Heeh. Oke. <laughs> Betul betul.
Aku tuh m aku tuh merespon seperti ini, eee, kayaknya aku melihat ada kesamaan antara Binus Malang dengan Ma Chung Malang. Apa? Karena mereka berada di kawasan perumahan elite. Jadi kan pasti pasar-pasar aku sebutnya pasar ya, pasar mahasiswanya atau target mahasiswanya kan pasti bukan anak-anak dari apa ya, ya mungkin mohon maaf kayak kabupaten atau dari anak-anak yang desa. Pasti targetnya ya anak-anak yang tinggal di kawasan dekat sini dong karena biar gampang gitu aksesnya atau mungkin malah anak-anak dari luar kota dan menetap di sekitar kawasan ini. Dan ternyata emang kurang lebih, eee, gitu Kak, rata-rata ya, rata-rata.
Oke. Oke, apa tuh? Oh. Iya iya. Mhm. Oh, oke. Mmm. Oke. Betul betul betul. Oke. Oh, udah itu ya udet eee, riset ya Kakaknya ya. <chuckles>
Mhm. Aku riset itu di Ma Chung sama di, eee, Binus. Terus
<chuckles> Binus. Oke.
faktor lainnya selain akses itu tadi pasti pasti pasti adalah, eee, apa ya, kualitas ini, apa ya, apa sih namanya itu kayak sarprasnya gitu loh, Kak. Nah, kalau negeri itu kan pasti ikutnya ke pemerintah. Nah, kalau swasta balik lagi nih ngikutnya adalah dari yayasan. Jadi berapa dana yang emang digelontorkan untuk, eee, membangun atau mungkin membeli sarpras yang memadai untuk kampus ini. Aku contohnya kampus aja ya, Kak, karena kalau yang sekolah mhm, kalau yang sekolah menengah aku kurang tahu gitu kan. Nah, kayak segampang itu loh. Itu kan kita bisa lihat
Heeh. Apa tuh, Kak? Oh, oke. Heeh heeh. Oh. Betul sih. Bener bener bener. Iya iya iya. Oke oke. Mhm. Iya iya.

<chuckles>
Heeh. Karena mungkin kalau aku bandinginnya dulu karena aku SMP-nya di swasta Katolik, SMA-nya di negeri, itu pun juga aku merasa ada culture shock ya, ketika perpindahan itu dari lingkungannya, anak-anaknya, terus kayak, eee, apa ya, responnya gitu loh. Karena di swasta Katolik, itu kan kita tahu ya Mbak, mungkin dari segi seragamnya itu kan warnanya mencolok sekali ya. Dulu tuh aku warnanya ijo gitu kan seragamku, terus roknya kan kalau jaman dulu kan rata-rata pendek gitu-gitu. Nah, pertama kali aku menginjakkan kaki di s SMA-ku, itu aku tuh merasa semua orang itu mengarah padaku gitu loh, bukannya sok sok kepedean. Karena mungkin beda ya, Mbak, terlalu beda gitu loh. Mhm, jadi takut jadi malah, "Anak mana sih itu?" gitu kan. Karena rata-rata kan anak negeri pasti ke negeri gitu kan, jarang da dari yang swasta ke negeri gitu sih, Mbak.
Oke. Heeh. Mhm mhm. Oh, gitu. Oke. Ah, benar benar benar benar. Iya iya. <chuckles> Betul betul. Hmm. Betul betul. Heeh heeh. Oh, kenapa tuh Kak? Oh, oke. Heeh. Betul betul. Oke. Heeh. S ini Kak, aku mau tanya nih. Karena ke kebetulan kan, eee, kuliahku ini kan juga di swasta ya. Jadi aku enggak tahu nih seluk buluk, eee, ke perkampusan negeri gitu. Kalau dari Kakak sendiri kira-kira kekurangannya dari kampus negeri itu apa, Kak?
Apa tuh? Mhm. Mhm. Oke. Mhm. <tsk> Oke, kekurangan dari kampus negeri ya, dari yang mungkin aku akan berbicara tentang kampusku aja ya Mbak, karena itu yang aku tahu. Mungkin kekurangannya karena negeri, mmm, secara fasilitas bagus sih sebenarnya sebenarnya. Tapi balik lagi nih seberapa banyak kita bayar gitu kan, karena kan aku pribadi meskipun di negeri Mbak, aku tuh masuknya jalur mandiri, jadi tetap mahal gitu kan. Terus untuk bayar uang kuliahnya juga tetap yang mahal gitu kan. Nah, tergantung kita ambil jurusannya apa, kalau kita jurusannya bagus nih ya, eee, mentereng gitu kan pasti meskipun itu beasiswa kan tetap bayarnya yang lain mahal kan. Jadi dari segi fasilitas itu pasti beda gitu loh sama yang lainnya. Kebetulan kampusku juga lagi pembangunan kan dan yang lagi pembangunan itu adalah, eee, fakultas kedokteran. Jadi, aduh itu luar biasa sekali itu ya. Nah, sedangkan aku mhm. <chuckles> Nah, sedangkan aku itu kemarin masuknya di fakultas sastra, yang mana fakultas sastra itu, ya kan anak-anaknya Mbak, tahu ya seniman kan, jadi
Heeh. Oke, boleh boleh boleh. Hmm. Oke. Oke. Heeh heeh. Oh, oke, iya iya. Ah, benar benar bener. Mhm. Heeh, betul betul. Oke. <chuckles> Ah, betul betul. Oke. Oh. Wah. FK ya? <chuckles> Oh. Oke oke. Heeh.

Bener bener apalagi dulu tuh sebenernya aku udah keterima di beberapa kampus, Mbak. Tapi jurusan yang paling dekat dengan aku
Oh, oke, heeh heeh.
sastra ini, akhirnya ya udah deh sastra aja gitu kan. Ya udah akhirnya ke situ tapi, <tsk> apa ya dari hal-hal mu maksudnya perjalanan pendidikan kita nih, aku sama, Kakak, ya kira-kira, mmm, <tsk> Kakak pernah melihat gak sih ada contoh daerah yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikannya? Kayak misalnya nih, misalnya aku melihat, eee, SMA aku dulu, karena aku SMA-nya kebetulan negeri kan tapi tapi bukan SMA negeri yang favorit. Jadi ketika zaman aku ujiannya SMP itu, eee, kunci jawabannya bocor, Kak, bocor dan rata-rata yang dapat itu adalah anak-anak mungkin ya dalam tanda kutip "secara akademik-nya tuh di bawah rata-rata." Jadi anak-anak yang di bawah rata-rata itu mereka pada masuk ke sekolah favorit semuanya, sedangkan anak-anak yang emang belajar dan akademiknya oke, mereka tuh masuk ke sekolah negeri yang menengah ke bawah termasuk aku juga, di salah satu yang kurang bagus gitu loh, aku merasa sekolah ini sangat tertinggal sih sebenarnya karena lokasinya itu mepet banget sama kabupaten, tapi setelah aku telusuri kembali setelah aku, apa ya, mungkin setahun, eee, 1 atau 2 semester di situ mencoba melihat, eee, flow-nya seperti, apa, ternyata nggak jelek-jelek banget sih. Meskipun meskipun secara klaim banyak orang tuh pasti, "Ih, kamu kan semuanya di situ, kan tuh seperti orang kampung!" Gitu, tapi ternyata nggak juga sih, gitu sih, Mbak, mhm.
Ah. Mhm mhm mhm. Iya iya iya, oke. Mhm. Apa tuh? Oke. Heeh heeh. Oh, baik. Heeh heeh. Wah ho Iya iya. Oh, oke. Wah! Mhm mhm mhm. Heeh heeh. Oh. Oke oke. Oke. Oh, oke oke. Heeh heeh. Oke. Iya. <laughs> Iya iya iya. Ah, oke, heeh heeh, mhm. Kalau dari aku sendiri ya, Kak, sebenarnya aku gak terlalu memperhatikan daerah mana ya, yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi ada isu yang lagi rame banget nih, Kak, terkait beberapa kampus ternama yang kampusnya itu dipake untuk UTBK, ujian biasanya SMA tuh, Kak. Kakak, denger gak ya, ada beberapa kampus ternama itu banyak itu, Kak, banyak joki?
Mhm. Oke. Mhm. Oke, gimana tuh? Mhm. Oh, ya? Mhm. Mhm.